Pois é, e na verdade aquela ilhota me mostrou como era antes, que as pessoas não tinham nada, né, as pes como é que as pessoas viviam, né, porque o mundo era daquele jeito, não tinha nada, você não tinha banheiro, você não tinha papel higiênico, você não tinha se você quisesse uma galinha pra comer, você vai ia ter que comer a galinha, você você ia ter que matar a galinha, depenar a galinha com
Tá, entendi. É verdade. É. É, não ia ser a galinha, você ia ter que ma pegar o peixe, né?
Pois é, ir pra pegar o peixe, não é verdade? Então eu acho que essas coisas e lá foi engraçado também, porque pra você descer do barco, não é que o barco parava e você descia no sequinho, né, o barco parava e você pulava na água, aí você pegava aquilo que você estava levando e você tinha que carregar, assim, com os braços pra cima pra não molhar aquele seu aquela seu coiso de comida, né, então aquilo lá era ines foi inesperado pra mim aquilo, viu? Hum.
Hum, entendi, é verdade. Tá, entendi. Nossa. Eu entendi. Tá. É, que legal. E e foi tão inesperado que marcou a sua memória, né, quer dizer, você lembra disso e e ainda aprendeu alguma coisa, tirou uma experiência positiva daquela viagem.
Foi, fo foi. Foi mesmo, viu? Foi mes muita coisa.
E a ilha foi a e era bonita, pelo menos? Você gostou de
A ilha em si não era nada, né, a ilha em nada. É, mais bonito era o mar de Porto Rico, que é maravilhoso. Eu não sei que mar é aquele, você sabe que mar é o de Porto Rico? Pacífico, Atlân não é o Atlântico ali, né, ali não é o Atlântico, é, eu não sei qual é o o o mar, mas é lindo demais. O mar de Porto Rico é maravilhoso, é muito bonito. Eu recomendo você a viajar para lá, viu?
Não diga! Tá. Uhum. Não sei, não sei, não não sei. Depois eu olho. Depois a gente olha isso. Tá. Tá. Ok, ok. Bom, vou falar da minha 3ª viagem, então.
É, desculpa, é.